Heu, j'aimerais bien te parler d'un truc qui me qui me qui m'agace, en fait. Heu, heu, parce que là, c'est vrai que c'est c'est vrai que c là, c'est vraiment le sentiment. Je me sens, heu
Ouais.
pas forcément énervé, mais heu, en tout cas, je me sens vraiment, heu, quelque part comme un espèce de viol dans mon intimité
D'accord.
où, heu, où vraiment heu, où vraiment voilà, j'ai besoin de de réussir à établir des limites. Alors évidemment, des limites saines hein, avec heu, avec ma famille. Mais, heu, mais voilà, j'ai j'ai quand même besoin de de de fixer des limites parce que, mmh
Ouais. D'accord.
parce qu'en fait heu, voilà, heu, je suis je suis hébergé à titre gratuit chez ma chez ma grande sœur actuellement avec heu, avec son mari et et son fils.
Ouais.
Et heu, et en fait, c'est vrai que c'est vrai que là en fait, i je suis voilà je suis arrivé parce que j'étais vraiment dans le besoin, et que et que voilà, j j voilà j'avais j'avais une situation très compliquée. J'avais besoin de de voilà, de de de de stabilité, notamment émotionnelle. J'avais besoin de financièrement heu, pouvoir économiser dans de bonnes conditions, on va dire. Et en fait, il il se passe un truc où, heu, mon mon beau frère, il il a en fait lui un espèce de de contrôle sur les gens où il veut toujours un peu savoir tout, machin et tout et au final, si tu lui donnes pas la version qu'il a envie d'entendre, ben en fait, tu deviens très rapidement un menteur et heu, en fait, les relations du coup commencent à se dégrader par rapport à ça ou il s'imagine des trucs et il en est sûr et tu vois? Et heu, et en fait, heu, voilà, j'aimerais bien réussir quand même à un moment donné à lui parler et lui dire: «Écoute mon gars, enfin tu sais, j'ai quand même 40 ans donc heu, déjà, si tu as des questions à me poser, tu viens me les poser à moi. Tu arrêtes de passer par ma sœur ou par ton fils pour que savoir des infos»
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais.
«et heu, et en fait, il y a des choses, enfin ça reste de ma vie privée, donc tu as pas à t'en mêler en fait». Tu vois?
Mais bien sûr, bien sûr, et bah, ouais c c'est totalement compréhensible à ce que tu vis en ce moment et déjà, ouais, merci de me faire confiance parce que, heu, établir des limites, bah dans sa famille, c c'est vraiment souvent l'une des choses les plus difficiles, surtout quand il s'agit, bah, du du beau-frère parce que il y a il y a cette question de relationnel vis-à-vis de ta sœur. Enfin, c'est c'est très délicat et et justement vis-à-vis de ta sœur, c'est pour ça potentiellement tu sais il y a de l'amour, de l'histoire et y et c totalement normal que ce soit, heu, compliqué à ce niveau là, et et ouais, c c'est une super chose en tout cas que que tu aies envie d'en parler vis-à-vis de lui, puisque c'est vrai que, beh tout simplement tu tu tu veux tu veux te te respecter en fait, toi-même, donc déjà ouais bravo pour, heu, pour le chemin et ouais on on va en discuter, on va essayer de trouver un peu potentiellement des des pistes, heu, surtout vis-à-vis de de ce beau-frère, heu, qui en tout cas, ouais, a l'air d'être extrêmement dans le contrôle et et s et c'est c'est vraiment très délicat comme sujet, donc ouais, on on va faire au mieux à ce niveau là. Toi, heu moi, justement, je voulais te demander, ça, cette, heu, cette sensation limite à part justement ce ce beau-frère globalement, heu, c c'est des choses que tu as su définir, heu, par le passé, heu, sur ta famille en général?
En règle générale, oui, mais heu, mais c'est vrai que voilà, il a eu certains comportements, lui, très particulièrement à mon égard, où, heu, il y a eu des moments donnés où il s'est permis des choses, que qu'en fait, heu, moi, j'accepte pas quoi. Tu vois? Il y a eu, heu
Ouais.
il y a eu, bah tu en vrai, je vais te donner un exemple, hein, hem quand je suis rentré en France, heu, j'avais pas du tout de téléphone portable et j'avais besoin de j'avais besoin en fait de de d'en avoir un et heu, en fait, il m'a prêté, heu, il m'a prêté, heu, bah, son téléphone, tu vois
Ouais. Ouais.
pendant, heu, pendant, peut-être, <blows air> j'en sais rien, peut-être 1 mois ou un truc comme ça, tu vois et heu et au départ, on avait de bons rapports parce qu'au final, moi, j'étais dans le besoin et que je lui demandais énormément de conseils, donc heu, lui, il était un peu, heu, voilà, il avait besoin d'avoir, heu il avait besoin en fait quelque part, heu il se sentait valorisé peut-être, tu vois
Ouais. Ah ouais.
et heu et en fait, à un moment donné, ben, je m'étais, heu, voilà, j'avais, heu, aux différents organismes administratifs, j'avais renseigné son numéro de téléphone au final et heu, j'ai eu beaucoup de mal à changer quand, heu, j'ai eu le mien et ce qui fait, qu'à certains moments, quand, heu, j'avais des paiements ou des choses comme ça, bah, en fait, il se sentait, par exemple, obligé, heu, voilà, devant la famille entière de dire: «Ah, bah, tiens, regarde lui, il a touché tant, donc heu, voilà, si tu as besoin d'argent, bah, lui, il peut t'en prêter quoi» et heu, et en fait, c'est pas forcément le fait qu'on dévoile mes rentrées d'argent parce que, bah, moi, en fait, heu, je vole rien à personne, donc j'en ai rien à faire quelque part, tu vois, mais le fait qu'il se permette de dévoiler des éléments de ma vie privée, sans mon consentement, ben, je me dis: «Qu'en fait, eu, c'est quand même pas forcément très cool et heu, c'est pas c'est pas sain» en fait, enfin.
Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais tout à fait. Mmh mh.
Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi je t'ai enfin moi je t'ai rien demandé. Je t'ai pas donné mon autorisation de de de faire ça, heu, je t'ai pas demandé, voilà, je t'ai pas demandé d'aller voir ton fils et de dire, heu, à ton fils que, heu heu, j'ai reçu tant, heu, tant de quantité d'argent et heu et en plus il extrapole, tu vois? À l'époque, j'avais reçu, heu, quelque chose comme 400 €, ou 500 € et lui il est parti voir son fils en disant: «Ouais, bah, tonton, il a reçu 15 000 €», enfin, en fait, c'est c'est complètement démesuré, tu vois? Je veux dire, enfin surtout qu'un enfant de 10 ans, lui, il comprend pas trop la subtilité de ce truc-là, tu vois
Bien sûr. Heu, ouais. Bien sûr. Bien sûr. C'est c'est encore plus ouais, plus compliqué de avec une déformation derrière, je comprends et d'ailleurs, moi, je tiens à te préciser que, bah, oui, effectivement, il faut faire confiance un peu, heu, à ton ressenti parce que de ce que je comprends de par ses mots, heu, le sa manière de s de de se comporter ça te met dans une inconfort et et c'est vrai que c'est c'est, bah, c'est totalement justifié et et ce qui est envisageable, en tout cas, ce qui pourra l'être, c'est effectivement de clarifier pour toi, heu, ce qui n'est pas acceptable et vraiment poser, ouais, des des limites sans vraiment se perdre et de identifier, tu vois, heu, bah, là, de ce que tu me dis, ouais, ce qu'il fait exactement, ce qui est récurrent, ce que ça te fait aussi, heu, ressentir et qu'est-ce que tu voudrais exactement que c qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux que c qui change en fait et ouais, vraiment définir des limites très claires. Là déjà de ce que tu me dis, tu as tu as bien identifié le le pattern en tout cas de de ton beau-frère, et et ce qui ce qui pourrait être envisageable comme piste, c'est vraiment de poser, heu, des limites courtes, fermes, sans justifier. En tout cas, si c'est possible de d'aborder le le sujet, heu, potentiellement en groupe ou en en frontal avec lui, enfin, ce ce qui te fait, heu, te sentir le mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te semble le plus abordable?
donc Écoute, heu, franchement je sais très bien que, de toute manière, j'ai pas forcément le pouvoir de lui faire, heu, de de de je En fait, je j'ai pas le pouvoir de contrôler les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ta question, elle est intéressante, mais, quelque part, elle a pas forcément d'issue dans le sens où voilà, moi, je je je vais pas me m m me me donner l'illusion qu'en fait je peux demander à quelqu'un d'arrêter de faire quelque chose ou, heu, ou de ne pas arrêter, tu vois? Par contre, moi, c'est vrai que, ma priorité, ben, c'est d'essayer de protéger mon bien-être. Et heu, en fait, sur ce sujet-là, j'ai, heu, en fait, moi, j'ai absolument rien envie de partager, heu, parce qu'au final, je m'en rends compte que tout ce que je pourrais lui donner, tous les éléments que je pourrais lui donner feront que, heu, feront qu'en fait, heu, il pourra les utiliser contre moi à un moment donné. Et c'est absolument pas ce qui m'intéresse parce que: «Vivons heureux, vivons cachés». Ben, je m'en rends compte, encore une fois, que c'est mieux comme ça et qu'il a pas forcément à savoir, heu, ce que je fais, où je vais quand je sors, heu, ce que je fais dehors. Enfin, tu vois, j'ai 40 ans, j'ai aucun problème avec, heu, avec ça. Et heu, il y a un moment donné où
Ouais, ouais. Ouais. OK. Ouais. Bah. Bien sûr.
si vraiment tu as envie de savoir, bah, en fait, tu me poses la question. Et si, toi tu es sûr et certain, heu, d'une version, bah, en fait, me pose même pas la question, puisqu'en fait tu vas me mettre dans une situation où, au final, si je te dis: «Ben ouais, je suis parti prendre l'air 5 fois cette nuit parce que j'avais du mal à dormir et que je me sens pas bien en ce moment, heu, en fait, arrête de croire que, heu, je suis parti faire autre chose et que je mens et que j'ai pas envie d'en parler». Tu vois ce que je veux dire? Parce que ben, heu, voilà, là, heu, il y a un moment donné où où ça de ça devient ça devient un manque de respect et heu et je trouve ça pas cool. Et d'un côté, j'ai envie d'aller le voir, mais d'un autre côté, je sais que, si je vais le voir, ça va servir à rien, tu vois?
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah, bien sûr. Bah, c'est effectivement, hein, je comprends. Et ce que tu dis, en fait, c'est très juste et très lucide. Tu as, heu t C'est pas ta mission de le changer ou de le stopper et et c'est c'est complètement compréhensible. Et de part ce fait que ce soit ton beau-frère, en plus, qui est une relation, heu, vis-à-vis de ta sœur, c'est c'est c'est totalement justifiable et moi du coup, ce que je pourrais te proposer-là comme piste j'essaie de réfléchir en même temps. Ce qui me vient à l'idée, c'est effectivement de Là, ce que tu me parles de sortir, heu, la nuit heu, enfin bon, vis-à-vis justement de tes problèmes personnels, peu importe, tu as pas à te justifier à ce nou à ce niveau-là. En fait, c'est essayer, ouais, bah, de réduire l'exposition, heu, à l face à lui et sans t'expliquer. C'est vrai que éviter les tête-à-tête, si c'est possible, refuser même certaines, heu, invitations Enfin, je sais pas. Après, si vous mangez, heu, si ce que je peux f comme on a un contexte de tu vis, heu, chez lui mais pourquoi pas même, heu, potentiellement quand il est là, heu, éviter l bah, les le plus possible d'exposition face à lui et peut-être qu'il se rendra compte que, heu, en tout cas il y a il y a quelque chose et ça pourrait justement créer les limites sans vouloir, heu, vraiment le faire changer. Je sais pas si si c'est clair ce que je dis mais, heu, est-ce que tu penses que c'est envisageable, heu, même si c'est délicat? Ouais.
Ben, tu sais, c'est en fait, c'est c'est c'est quand même délicat parce qu'au final, je vis quand même chez lui, même si la moitié de la maison est à ma sœur, l'autre moitié est à lui par définition. Donc heu donc heu, voilà, moi de toute façon, dans dans quelque temps, je vais plus être, heu, voilà, je vais je vais je vais prendre mon envol et je vais, heu et je vais partir
Ouais. Ouais. OK ouais.
après, heu, après voilà, moi ce qui me gêne, c'est que c'est qu'en fait, heu, t enfin p comme je te l'ai dit voilà tout à l'heure, moi, c'est c'est vraiment mon ma priorité, c'est vraiment de réussir à de réussir à ouais! C'est ça! À protéger mon bien-être et protéger ma vie privée encore plus et heu et en fait, heu, voilà, j'ai p moi je ressens pas forcément le besoin de me justifier sur quoi que ce soit. Après, heu, j'ai pas forcément non plus envie d'accepter, heu, des, heu, voilà des humeurs, heu, désagréables ou des choses comme ça, heu, parce que, heu, lui, il est frustré et qu'il a pas les réponses qu'il veut. En fait, c'est dans sa réalité, c'est pas dans la mienne. Moi, je ressens aucun besoin de me justifier ou d'expliquer quoi que ce soit. Mais, heu, c'est vrai que voilà c'est pas forcément, heu en fait, moi, quelque part, heu, c'est c'est enfin tu me traites de menteur? Ben en fait, j'ai envie de te mentir encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin non clairement tu beh en fait, il y a aucun souci, mais on, en fait, on va jouer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucun souci par rapport à ça. Heu, voilà.
À te sentir bien, c'est ça? Ouais. Bien sûr. Mmh. Ouais. Bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais je comprends hein, s en termes de ouais, de piste, effectivement il y aurait, ouais, heu, o à parler potentiellement à quelqu'un qui te respecte, en parler à pour renforcer un peu ton ancrage et heu, intérieur vis-à-vis de de cette personne. Mais en tout cas, j'espère ouais, que que tu trouveras la la force et l'équilibre de en envers, heu, toi-même, faire des choses qui te font du bien quand c'est des personnes des périodes compliquées. Mais en tout cas, heu, bah moi j'espère que ça ça va bien se passer sur cette période compliquée.
Ben merci beaucoup en tout cas ça m'a fait du bien d'en parler avec toi et et heu, et franchement ça m'a libéré un petit peu donc heu, vraiment merci pour ton écoute parce que c'était vraiment très agréable.
Ouais. Avec plaisir.